Ang, ang haba ng aking recovery. Ah is ah, isang taon, isang taon akong nag-iiiyak, nakatulala. Um, muntik na nga akong magpatiwakal, kasi nga hindi ko kaya. Pero ,ah, dahil nga sa aking pamilya, sa anak ko, ah, lagi nila akong kinukumusta, "Oh ma, kamusta ka na ba? Hayaan mo nandito naman kami sa likuran mo. Andito lang kami, kaya mo yan." Wala akong ginawa noon kundi umiyak, mag-isip, wala akong kapanatagan. Pero habang lumalaon opo, habang lumalaon naman po ang panahon, na ayan nasasanay na po ako na ayan hanggang sa tuluyan na po akong naka naka recover.
Opo, mm. Napakasakit nga po nun. Ang tatag ng loob sa naranasan niyo, kasi syempre po, ah, bilang mag-asawa syempre, <clicks tongue> um, ine-expect natin na siya yung magiging katuwang natin habang buhay tapos bigla nalang, mawawala yung lahat nung mga pangarap niyo nung una, napakasakit po nun. Kaya po yung iba talaga nadi-depress, buti nalang po ay na, na <sniffs> naka-recover kayo at na overcome niyo <clicks tongue> yung mga ganun karanasan 'no?
Ayu O Mm. Totoo, Totoo. Mm, totoo po 'yan. Totoo po. Opo.